Bello, bello.
Esatto, sono rimaste un po' scioccate, quindi è stato carino. Sai, io, mhmm, comunque ho la tendenza, quando vedo qualcuno che ha stile, ehm, tendo molto a fare complimenti anche ad alta voce perché penso che comunque ci sia bisogno di avere e la proprio questo girl power che ci hanno trasmesso le Spice Girls.
Mh-mh. Sì. Eh. Assolutamente, assolutamente. Mh. Eh, esatto, ma poi una parola gentile può veramente cambiare in meglio l'intera giornata di una persona, non si sa mai.
Assolutissimamente sì, cioè tu non sai cosa stia passando questa persona, magari le fai un complimento, le cambi veramente la giornata. Quindi
Eh capito, è quello. Infatti e soprattutto ti ci vuole poco e niente per farlo, però il insomma, lasci sicuramente un un impatto molto positivo, quindi perché no, no?
Sì, oltretutto oltretutto c'è da dire che nella comodi uhm, comunità è second hand o comunque vintage, che è dove principalmente poi trovo i miei capi, ehm, devo dire che c'è mol molto senso appunto di appoggiarsi l'uno con l'altra. Cioè, magari durante i giorni dei saldi c'è questa competizione dove magari ci mordiamo a vicenda: "Questo è mio, molla. C'ho messo prima le mani io", insomma, una roba un po' un po' tipo
Sì? Mh-mh. Ah, ho capito. Sì. <chuckles> Uh, sì. <chuckles> Beh, chi prima arriva, meglio alloggia. Okay.
Esatto, esatto, esatto. Io poi ho la tendenza proprio a insomma, sono già s non sono diciamo esile, quindi sai, quando mi vedono dicono: "Sì, vabbè, meglio che le mollo 'sto p 'sto capo prima che" <chuckles>
Mh-mh. Mh, e certo, si arrendono già a priori, insomma vinci facile tu. <chuckles>
<chuckles> Vinco facile, esatto, mi impongo con la mia presenza. Quindi, ecco, quin sai, ehm, <tsk> non c'è ehm, non c'è un momento dove dici: "Sono stata imbarazzata da come mi vestivo." Ogni ogni periodo comunque aveva il suo perché, ogni periodo era comunque, ehm, consono con il periodo dell'esistenza che stavo vivendo in quel momento. Ovviamente poi c'è sempre stato un punto comune o comunque uno snodo comune. Ecco, l'unica cosa magari divertente, i camperos, i famosi stivali alla cowboy che ancora ancora al giorno d'oggi metto perché sono veramente comodi e che la mia migliore amica odia alla morte. Quindi lei praticamente sono 20 anni che ci conosciamo, 20 anni che mi minaccia di voler fare un falò.
Capito, mh-mh. Certo, certo. Mh-mh. Sì. Ah-ah, certo. <chuckles> Mh, okay. N no! Beh. Certo. Eh, niente. Su questo non riuscite proprio ad andare d'accordo. Vabbè dai, e uhm, uhm sì. Mh mh.
No, assolutissimamente. Mi dice: "Appena te li levi, quando dormi io ci farò un falò, li metto in forno e non li vedi". <laughs>
Eh sì. Bellissimo guarda, a volte le amicizie migliori nascono proprio dalla non compatibilità sotto certi aspetti, quindi.
No, ma io e lei siamo veramente il giorno e la notte, eh, cioè ci vedi insieme e dici: "Ma 'ste 2?", cioè letteralmente Wednesday, mercoledì della serie TV e la sua amichetta, ecco, sia siamo io e lei, queste 2.
Ecco, vedi? Uhm, no, bellissimo questo esempio, <chuckles> adesso lo vi visualizzo proprio così, vi vedo, vi vedo. <chuckles> Bellissimo. Va bene, guarda, grazie per avermi fatto questo excursus bellissimo, tra l'altro, di come è cambiato il tuo stile nel corso degli anni, è stato molto interessante ascoltarti.
<laughs> Grazie. Va bene, ti ringrazio moltissimo, ehm, niente, spero magari di averti invogliata a visitare i mercatini vintage. Buona serata.